अ, देखिए अ, ये कम ही कर दी गई है। ये तब है 5 कप मैं आपको बताऊँ सच में असल में देखिए शुरुआत इसकी अ, मैं इसके पीछे की आपको थोड़ा अ, पीछे लेकर के जाता हूँ। कहानी बताता हूँ कि आख़िरकार कॉफ़ी क्यों पीनी पड़ी। तो मैं थोड़ा अ, फैटी लिवर देखिए मैं ग्रेड थ्री फैटी लिवर से जूझ रहा था और बहुत लेट पता चला कि मुझे ग्रेड थ्री है और ऑलमोस्ट देखिए बॉर्डर लाइन पे था सिरहोसिस के। तो फ़िर वहाँ से देखिए जब इलाज शुरू हुआ तो मुझे डॉक्टर ने देखिए मुझे कहा गया था कि आपको 4 लीटर कॉफ़ी पीनी है 1 दिन में। चाहे जो भी हो जाए। जी अब अब देखिए 4 लीटर कॉफी बहुत होती है। मतलब हद से ज़्यादा होती है। तो ये बात मैं आपको 2 साल पहले की बता रहा हूँ। तो तब से फ़िर देखिए धीरे-धीरे करके वो कॉफ़ी की मात्रा फ़िर देखिए धीरे-धीरे कम होती गई है और अब जा करके अ, चूँकि मुझे अब आदत लग गई है मैं आपको सच बताऊँ। पहले मुझे बहुत ख़राब लगती थी कि अरे! क्या ही है ये कितनी गंदी लगती है। अब लेकिन मुझे आदत लग गई है। आदत ऐसी लग गई है कि अब मुझे अगर कॉफ़ी ना मिले तो मुझे लगता है यार आज का दिन शुरू ही नहीं हुआ है क्या <chuckles> तो इसलिए अब मैं कॉफी पीता हूँ और हाँ 4-5 कप तो बहुत आराम से चली जाती है।
<laughs> जी। जी। ओहो! हुँ। अच्छा। <chuckles> जी, अच्छा। बहुत ज़्यादा सच्ची बात है। <laughs> हाँ। <laughs> अच्छा। मतलब एक तरीक़े से पहले तो मजबूरी थी पीना। लेक़िन कहीं न कहीं वो फ़िर इतनी मजबूरी थी कि वो आदत में परिवर्तित हो गई। अच्छा तो पहले भई डॉक्टर के हिसाब से इतनी पीनी थी फ़िर कहीं न कहीं वो आदत हो गई। और अभी आपने कहा हाल ही कुछ समय में आपने ये कम की है तो जब आपने इसकी मात्रा कम करने की कोशिश करी तो आपको किन-किन समस्याओं का अ, सामना करना पड़ा?
हुँ। जी, जी, जी। <chuckles> आदत बन गयी। हाँ जी। जी। हुँ, हुँ।